Mamma mia io ero recent iro sembra ironico, so' andata recentemente a Londra e ho mangiato il messicano più buono della mia vita.
Mh-mh. Okay. Eh buono. E no, io invece so stata in Messico, ho mangiato il messicano vero. Ma no, no, no era una cosa favolosa. La cosa più buona del mondo, provali se li trovi in un ristorante messicano, i tamales.
Mamma mia, no lì immagino sia proprio al potere massimo. Okay. Buoni sì sì sì, buonissime.
Le hai provat mamma mia io ho i tamales. Allora devi chiedere, perché quando vai in Messico li fanno con l'iguana, io non ho intenzione di mangiarla quindi chiedi bene. Sì, però se son di manzo, mamma mia quanto sono buoni.
Oddio. <chuckles> No sì sì, sono buoni, sono buoni. Non non gli si può dire niente.
Tamales.fuori di testa.
Poi vabbè sì anche se vogliamo andare su una cucina più facile che sia buona anche la cucina spagnola, comunque buona, però te lo aspetti che sia buona. Perché forse perché pure siamo un po' abituati così, però secondo me ci sta. Oppure un voto a favore glie glelo dobbiamo dare.
Sì, vero. tapas. Sì. No, è buona, è buona, sono d'accordo. Poi fanno tutto di pesce, m ma cucinano bene.
Sì sì fanno un sacco di cose, sì poi le tapas come hai detto tu tante piccole cose, mi piace quel modo di mangiare. Comunque mi hai fatto venire fame e <chuckles>
Sì. Mh-mh. Anche a me. Anche a me mi è venuta tanta fame, e mi devo cucinare qualcosa adesso. <chuckles>
<chuckles> Spero allora di risentirti presto e ti saluto, ti ringrazio.
Okay, grazie mille. Ciao.
Ciao ciao.

Ciao.
Ciao.
Come stai?
Tutto bene. Tu come stai?
Bene, bene. Che hai mangiato oggi a cena?
Meno male. Ah, oggi a cena niente di particolare in realtà, mi sono fatta una cotoletta e le melanzane.
Okay, buono, buono.
Te che ti sei mangiata?
Io una semplice pasta al sugo, ti devo dire, buona però efficace.
Ah, okay. Sì, sempre sempre la migliore scelta. Quella assolutamen
Invece volevo chiederti, dato pe siccome ho mangiato qualcosa di molto semplice, per domani vorrei fare qualcosa un po' più particolare, c'è qualche piatto tipico della tua zona che ti piace, che consigli?
Mh-mh. Okay. Allora, c'è una cosa tipica della mia zona, però non ti consiglio di farla perché è complicatissimo e ci metti 10 anni, <chuckles> che sono le olive all'ascolana. <chuckles> <giggles>
Okay. Okay okay. Buonissime, io vado matta.
Sì, però le hai mangiate marchigiane.
Eh, no sai che non te lo so dire?
Eh. E tu le devi mangià marchigiane, perché quelle so di lì.
Eh allora sì, tocca fare un bel viaggetto.
Te le consiglio. Se no un'altra cosa tipica più veloce da fare, fammi pensare, eh se no puoi fa' i cannelloni. I cannelloni sono buoni.
Buone sì, ci sta. Se no su delle parti tue non dovrebbe essere anche la pizza Rossini?
Cannelloni con la ricotta.
Che mi sembra si chiami così.
La pizza rossi mhmm, non l'ho mai sentita.